Ну да, да, это он такой, э, сложный персонаж очень получается, и, действительно, он не может оставить равнодушным, я так думаю. То есть, либо его люди, э, ненавидят, да, то есть, это его, наверно, основная роль, либо вот, как ты говоришь, некоторые начинают его очень сильно любить. Так, и почему это происходит, интересно?
И а Мгм. Знаешь, вот я думала сначала: о, может быть, потому что люди психи? <laughs> Люди просто любят, а, ужасных людей Да, ужасных людей. Это интересно. Ну, многие же вот люди любят, а, смотреть всякие фильмы, э, ужастики, так сказать, которые прямо кровавые там какие-то вот. Наблюдать за всем за этим, может быть, поэтому. А потом, <tsk> ты знаешь, я так задумалась и слышу, возможно, вот людям нравятся такие отрицательные герои, например, вот как Джокер. Вот у нас есть Бэтмен, так такой весь положительный, такой весь успешный, такой красивый, а, такой богатый, он всех спасает. Просто он тратит там свои деньги не для того, чтобы просто отдыхать. А вот у него там есть бэтмобиль, специально, чтобы там спасать <chuckles> всех подряд. А, м. Но, тем не менее, многие, наоборот, э, идентифицируют себя вот с негативным персонажем, в данном случае, там, с Джокером. И про про него же уже очень сняли, вообще вот про вот эту, ну
<laughs> Они, да, себя находят в нём, да? <chuckles> Мгм. Мгм. Да. М. <chuckles> Ну да, да.
историю сняли уже очень много фильмов. А и Вот есть такой фильм, который именно только про Джокера. То есть, наверняка, что, значит, сняли.
Да, я я, кстати, видела этот фильм, действительно, он такой, как, почти что психологический триллер, получается.
Мгм, да. Такой мелодраматичный фильм, такая психологическая драма, который именно вникает вот в историю этого персонажа, и вот, и с расследует, исследует его именно вот эмоциональные составляющие его, и как вот, как он стал таким вот, э, психопатом. И вот если создали такой фильм, значит же, вообще есть, э, интерес к этому персонажу, и люди любят этот персонаж.
Мгм. Мгм. Ну да. И, слушай, а вот что мы, что мы н узнаём вообще, когда, да, какой-то персонаж, э, обычно плохой, ну, обычно это происходит в фильмах, э, э, да, где один хороший персонаж, другой плохой, да, у них между ними происходит вражда г Ну, добро, понятно, побеждает зло. И, действительно, в какой-то момент выходит фильм как раз вот про этого плохого персонажа. И вот что же, что же мы узнаём в этом фильме, что нас, э, так трогает по-твоему?